Sim. Se eu der entrada, assim, é o dia inteiro na minha orelha. Que às vezes eu dou de louca também, né. <chuckles> Mas mas é hã.
<chuckles> Claro! Tem que fazer aí e realmente e você fala para ela ligar para os seus irmãos também?
Eu falo. Isso eu faço. Eu às vezes, quando ela vem com algum problema para o meu lado, principalmente quando eu já tenho problemas aqui em casa com meu marido teve problema de saúde recentemente e tal. E eu vejo que ela aí, a hora que que, sei lá, meu marido está precisando mais de mim, é a hora que ela quer disputar atenção. Aí é a hora que ela começa com um monte de problema de saúde, e aí eu falo: "Você falou com os meus irmãos também?". E teve vez dela falar que não. Tipo assim, meu o meu marido internado e ela querer colocar mais carga em cima de mim, e: "Falou com meus irmãos?". "Não, não falei". Sabe, assim, absurdo. E eu falo: "Não, fala com eles também, eles também estão aí pra pra te dar suporte, né".
Aham. Ah. Sim. Exatamente. Ou até quando ela ligar, você coloca eles na conversa e liga pra eles junto.

Sim, e aí eu penso que a partir do momento que tá todo mundo fora, eh, a as coisas têm que ser divida divididas por igual, né, porque eu também já não tô mais tão próximo, enfim. E os meus irmãos não fazem a parte deles, porque pra eles ficou bastante cômodo, que eu tava lá e eu dei conta durante s s eh, disso durante muitos anos e agora eles não se tocam, assim, que que não é mais assim, né. E
Uhum. Exatamente, que agora ela ficou sozinha. E alguém cogita, tipo, da sua mãe morar junto com algum de vocês? Todos estão morando no mesmo país?
Então, eu e minha irmã, a gente mora nos Estados Unidos e o meu irmão mora na Europa, mora na na Alemanha. E todos nós mudamos por por por questões diferentes, mas, assim, nossos cônjuges, por incrível que pareça, todos eles foram transferidos, pelo trabalho, pra fora do Brasil. E e aí o mo o problema é que nos Estados Unidos, os gastos com saúde, principalmente de gente idosa, são impeditivos. É é muito caro, eh, o seguro de saúde. E, mesmo se ela precisar usar, e ela tem precisado usar muito o seguro de saúde no Brasil, eh, não cobre tudo, você ainda fica com valores pra pra dar do seu bolso. Eh, também tem a questão legal, porque por mais que a gente tenha residência, a gente ainda não tem cidadania, então a gente não teria como, legalmente, ter ela aqui.
Sim. Sim. Sim. Sim. Tá.
Eh, é bem complicado, assim.
E nenhum dos irmãos tem?
N nenhum nenhum tem cidadania ainda. Assim, no caso do meu irmão na Europa, eh, pra ele tá tranquilo, porque é a gente é filho de português, a gente tem cidadania portuguesa, ele pode morar pela Europa inteira, né. Eh, então, ele, legalmente, assim, ele não tem problema nenhum. Agora, aqui nos Estados Unidos, a situação é bem mais delicada, porque eles, ainda mais ag eh, agora eles não querem entrada de imigrante, ainda mais imigrante idoso, que precisa de assistência. Eles tão super-rigorosos com uma série de coisas aqui, né?
Sim. Sim. Com certeza. Sim, e pra aí, e então vocês tendo cidadania europeia, a sua mãe também tem? Ela conseguiria ir morar com esse irmão, por exemplo, que mora na Alemanha?
Eu n eu acho que sim, eu acho que por ele ser europeu, ele até conseguiria recebê-la, né, eh, mas o a questão é que assim, eh, eu não sei se daria certo também, porque minha mãe é uma pessoa extremamente difícil e a minha cunhada tem um relacionamento ok com ela, mas eu acho que transformaria a vida deles num inferno também, sabe. É.
Aham, sim. Hum. Entendi, entendi. Então o seu irmão é casado.